آه، والمظهر الحسن مش معناه إسراف برضه، أ ممكن أنت تأه ت تظهر بمظهر حسن بمنتهى البساطة، بدلة مثلًا أنت حت حتعمل interview والشركة الكبيرة، العظيمة، العريقة، اللي أنت رايح ت ت ت تقدِّم لها لازم تظهر بمظهر عشان حتى يبقى في قبول كده، أ أح عايز بدلة مثلًا، ممكن تروح تجيب البدلة دي ب10.000 جنيه وممكن تجيبها ب2000 جنيه وبيبقى هي نفس البدلة، ب هي موجودة في محل في ب فاترينا في محل راقي ب10.000 جنيه نفس البدلة في محل متواضع ب2000 جنيه، أروح اجيبها من أبو 2000 جنيه أ دي بساطة خلِّ بالك، وهي، هي ما أخلّيتش بالحاجة وهي نفس البدلة آآ، مش مش عشان
إمم. مضبوط. لأ ما طالما هي، هي يبقى نوفّر بقى، <laughs> إمم.
<laughs> ف ح حتحافظ على بأ حتى لو أنت ما أنتاش قادر تشتري البدلة أم أم 2000 كمان حتى لو ما معاكش ال2000 جنيه، ممكن أنت تفصّلها، ممكن أنت تدوّر على مكان يكون في ما خامة البدلة أقل سِنَّة بحيث إن أنت تشتريها برضه، وما تُسرفش، وتلبس البدلة وحتبقى وجيه، وصدقني خلِّ بالك البَني آدم هو اللي بيصنع الوجاهة لنفسُه، مش الِلبس اللي بيصنع لُه الوجاهة، وإن كان مطلوب برضُك عشان برضُك أكون أ عادل أنت لو راضي من جوّه ونفسك راضيه وبسيط وسَلِس، اللي هتلبسه هيبقى شكلك حلو شكله ح أ أنت شكلك حلو فيه، حتى لو كانت بدلة ب2000 جنيه خامتها مش قد كده، بس شكلها حلو مش مشكلة، فشُفت دي بساطة والَّا مش بساطة أو إن أنا استخدمت البساطة مع المظهر الحلو، يعني.
فعلًا، فعلًا. صحيح. لأ فعلًا، فعلًا يعني أنت أ فعلًا أنت لفتّ يعني انتباهي ل ل لحاجة مهمة جدًا، وهي إن أبسط حاجة الثقة في النفس، آآ، هي ما لهاش علاقة أنت لابس إيه، هي كده، كده هتطغى على ال ال المظهر بتاع الشخص.
ده يمكن بيبان من الكلام، آه مع
يعني لو الشخص واثق في نفسه أيًّا كان هو لابس إيه، فهو حيطغى عليه وiيبان إن هو واثق في نفسُه، وهيبان إن هو ده بيدّي له سَمْت زي ما وضّحت يعني.
بالفعل، يعني ده ال حتى ال الكلامك وطريقة كلامك، بت بتدل على فعلًا على ثقتك في نفسك، وهدوءك، وبساطتك، وده واضح أوي يعني، أقول إيه يعني، <chuckles> واضح جدًا، إمم.
صحيح، صحيح، صحيح، طَب خلّيني اسألك آمم، يعني بتشوف إيه سبب إن المجتمع دلوقتي للأسف آآ، متجه أكتر ل لحتة المظاهر، أو أغلب الناس يعني في م يعني بيُقال أو في بعض النظريات إن م إن إن إن الناس دلوقتي بتحكُم على الشخص ممكن بنسبة أكتر من 50% اللي هو من النظرة الأولى، من هيئِتُه الأساسية أو من يعني من من شكله أو من مظهره الإنطباع الأول بالضبط كده، فيعني الناس بتحكُم بنسبة أكتر من 50% من الإنطباع الأول، من شكل الشخص بس، فتفتكر ليه الناس توجهت للنظرة ال ال السطحية دي؟
من الانطباع الأول يعني. إمم.